En fait, hem, j'ai toujours eu cette peur quand, heu, je me dis: «Oui, il est peut-être temps de commencer à cuisiner et des vrais bons petits plats», bah, de me dire que j'allais échouer parce que, hem, j'ai eu une expérience quand j'étais plus jeune où, heu, du coup on était en maison de vacances et en fait, hem, j'étais toute seule parce que, heu, mes parents enfin mon père était là, mais, heu, bon, mon père il cuisine pas non plus extrêmement bien ni quoi que ce soit et je me suis dit: «Vu que moi j'aime certains plats, heu, spécifiques, bah, pourquoi pas commencer à cuisiner?» parce qu'en fait ma mère et hem, du coup sa sœur donc qui est ma tante, sont parties donc, heu, sont retournées à ce moment-là, heu, à la capitale parce qu'on était en Tunisie et hem, pour, heu, aller voir mon grand-père parce qu'il était malade à ce moment-là et du coup, heu, donc moi je suis restée et en fait, j'ai appelé, heu, ma grand-mère et ma mère pour essayer de m'aider donc à à cuisiner quelque chose parce que sinon on a n on allait se nourrir vraiment, heu, que de de fast-food ou de trucs comme ça quoi et heu, du coup, je voulais un petit peu, heu, essayer donc des pâtes avec une sauce, heu, ben en fait, heu, à la crème et tout et heu, le truc c'est qu'en fait, bah, j'ai pas réussi à faire la sauce et hem, vraiment c'était pas bon du tout et heu, bon j'ai après j'étais jeune hein mais je me dis: «Ah, il y a des jeunes quand même qui qui, heu, qui réussissent, heu, on les voit sur les réseaux sociaux qui réussissent à faire des plats et tout». Alors que moi, bah, j'ai j'ai même pas réussi à faire une simple sauce quoi mais en fait ma sauce, heu, c'est limite si elle avait, heu, brûlé quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, e elle était pas du tout bonne. Elle était en plus trop salée. Enfin bref, j'ai pas du tout fait les choses comme il faut. J'ai pas bien dosé et du coup, j'ai pris cette expérience un petit peu pour, heu, un un truc en fait, heu, qui allait déterminer toute la suite et heu, c'est vrai que depuis, j'ai pas réessayé donc de cuisiner des plats salés. Par contre, j'ai déjà réessayé de cuisiner des des plats sucrés et tout parce que, bah, du coup, on en a fait plein, heu, avec, heu, une amie à moi à une époque, on faisait des petits cupcakes. Enfin je l'aidais, heu, t en tout cas à les faire, des gâteaux tout ça donc ça marchait bien, bon des trucs assez simples, hein mais, heu, cuisiner un vrai plat du type lasagnes ou des trucs comme ça. J'avoue que je j'ai j'ai toujours cette peur et cette appréhension de mal faire.
Oui. Mmh mh. Oui. D'accord. Oui. Mmh, d'accord. D'accord. Oui. D'accord, ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh mh. Oui, je comprends, effectivement, tu tu as eu cette, heu, cette mauvaise expérience là qui t'a, heu, qui t'a vraiment, heu, un petit peu marquée et où tu t'es sentie, heu, heu tu as été très déçue et puis tu t'es sentie un petit peu, heu, un peu incapable, heu, j'imagine je je je comprends que ça puisse te te pénaliser. Est-ce que heu, en fait auparavant, hem, avant donc, heu, de de faire cette, heu, cette tentative, heu, ta maman ne t'avait jamais inclus, heu, finalement, heu, ou ta maman, ta tante, heu, heu, dans, heu, dans le moment de de la cuisine? C'est quelque chose, heu, qui était toujours fait, heu, sans toi et tu tu n'avais jamais pu participer un petit peu?
Bah en fait, maintenant, c'est ce que me reproche ma mère, heu, c'est-à-dire de participer à ça. Mais le truc c'est qu'elle n'a jamais, effectivement, eu cette pédagogie, donc au niveau de la cuisine, de laisser l'enfant faire ses erreurs, de mal faire, de vraiment, heu, voilà, participer en en étant, heu, bordélique ou des choses comme ça. Et hem, c'est ce que je vois pourtant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge hem, ils ils in enfin, ils introduisent les enfants à la cuisine et heu, c'est pas grave si, hem, ils renversent des choses par terre, s'ils cassent mal les choses, comme les œufs ou des trucs comme ça. Et moi le problème c'est que ma mère, comme c'est une personne qui n'a peut-être jamais été, hem, introduite avec sa mère de la bonne manière, j'en sais rien, enfin j en tout cas, je m'imagine ça- heu, j'aurais dû peut-être en discuter avec elle d'ailleurs, je m'en rends compte maintenant- mais, hem, c'est vrai qu'elle a jamais eu ce truc de: «Heu, oui c'est pas grave». Parce qu'en fait elle me disait toujours: «Non, non laisse-moi faire ça, tu sais pas faire. Heu, non, non attends, je te montre comment on fait». Et en fait, elle me laissait jamais, heu, faire mon truc, quoi. Ce qui fait que j'ai jamais eu, heu, une bonne image de la cuisine, en fait. Du coup, heu, voilà, c'est c'était dur.
Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Oui. D'accord. Ouais. Oui, je comprends bien. Bien sûr, c'est c'est compliqué parce que d'une part, heu heu, tu n'as pas pu te te faire la main puisqu'elle ne te laissait pas faire et d'autre part, il y avait cette injonction de, heu, de bien réussir, sinon sinon tu ne fais pas, hein. Heu, donc, heu, ça forcément, je je comprends tout à fait que tu puisses sentir un un petit blocage, en fait, heu, fa par rapport à ça. Heu, peut-être qu'en fait la, mmh, tu vois le la la technique pour, heu, pour commencer un petit peu pour te te te donner goût, finalement, heu, à à te mettre à la à la cuisine. Heu, beh, ce serait déjà de de commencer vraiment petit. C'est-à-dire, heu heu, de faire hem, tu vois de de te choisir, heu, une recette de de quelque chose, heu, que que tu aimes mais qui n'est pas trop compliqué, tu vois? Si tu trouves, heu heu, soit dans mmh, soit dans un bouquin, soit sur une vidéo, en fait, quelque chose de heu, d'assez simple avec, heu, peu d'étapes. Et que tu le fasses pour toi. Hein, heu, c'est-à-dire, heu, ne pas te mettre, heu, d'emblée à faire un un grand plat, heu, pour, heu, pour toute la famille, tu vois? Parce que là tu vas avoir du stress, tu vas avoir vraiment une, heu, une grosse injonction de de réussite. Alors que si tu le fais juste, heu, pour toi, ce sera moins grave, tu vois? Si heu, bon, si jamais c'est pas tout à fait, heu, réussi du 1er coup parce que, c'est p c'est pas évident, hein. Tu sais, heu, la la cuisine, ça se fait effectivement heu, ça s'apprend petit à petit. Heu, donc il est vraiment pas évident de de réussir, heu heu à faire des des grandes choses dès le début. Heu, tu vois, commencer commencer petit comme ça et hem et puis de manière répétée. Tu vois, heu, essayer de de régulièrement, heu, essayer de te de te faire des plats comme ça. Ça serait possible pour toi? Ouais?
Ah mais tu as complètement raison. Oui, complètement, hein, c'est c'est quelque chose qui me parle davantage que d'essayer de faire gros, heu, pour toute la famille. Parce que c'est vrai que c'est un peu effrayant de, voilà de de bien faire et après, heu, d'échouer et qu'on lui qu'on me dise, heu: «Oui heu, finalement, heu, ne cuisine pas», et hem, c'est vrai que, bah, j'ai toujours eu cette peur, justement, parce que, heu, mes parents, beh, ils sont plutôt du genre à attendre, heu, quelque chose de bien fait, quoi, en général. Donc, heu, c'est un peu ce truc, heu, voilà de, mmh, de me dire: «Oui, heu, faut faut avoir du recul» et heu, essayer peut-être de faire pour moi comme tu l'as dit, parce qu'en s'entraînant comme ça, beh, je pense que j'aurais beaucoup plus confiance en moi que, heu, d'essayer de faire, hem, les choses et et d'avoir un m mauvais retour, finalement, et hem et c'est vrai qu'en fait, même comme ça, je me rappelle que c'est c'est très important quoi de de vraiment introduire, heu, les enfants en fait à ce genre de choses et je me dis que moi, pour mes futurs enfants, c'est ce que je ferai, hein. Parce que c'est, j'ai un petit peu cette peur aujourd'hui et du coup, c'est vrai que, mmh, j'ai l'impression d'être bloquée dans une mauvaise enfance à au n au niveau de la cuisine, hein, pas au niveau de d'autres domaines. Mais j'ai l'impression de, mmh voilà, de de rester bloquée à mon enfance à ce niveau-là et de pas réussir à dépasser cette mentalité, quoi.
Mmh. Oui. Ouais, c'est ça. Tu Mmh mh. Ouais. Heu Ouais mmh. Ouais, oui, oui. Il faut que il faudrait que tu arrives à te à sortir, en fait, cette, heu, cette inquiétude, heu, cette crainte, heu, de de ne pas réussir, heu, de de ta tête, et donc, heu, voilà, pour ça, tu vois, tu tu te mmh, tu m tu essaies de de choisir, heu, des des recettes qui te parlent et heu, que tu aimes, heu et qui sont plutôt simples. Heu et puis, hem, déjà tu vois au niveau, heu, heu, de l'organisation, tu mmh, tu te prépares tout à l'avance. Par exemple, heu, eh beh, je sais pas, moi, si c'est un un plat, heu, un plat en sauce avec une viande machin, tu tu prépares déjà à l'avance tous tous les ingrédients, tu les mets sur ton plan de travail, heu, heu, en les ayant, heu, pesés à l'avance s'il y a besoin ou en ayant, heu, tu vois, tout tout prédécoupé, heu, voilà. Donc ça ça te ça te permet déjà de de réduire un petit peu le le stress, heu, pour après pour vraiment, heu, passer à la, mmh, à la partie, heu, heu, cuisson, vraiment cuisine, tu vois? Et heu, donc, hem, essayer peut-être, tu vois, de faire, heu, plusieurs fois la la même recette, heu- pour toi, hein, toujours- jusqu'à ce que, heu, elle te semble, heu, totalement réussie. Si ça se trouve, ça va être du 1er coup, hein, c'est tout à fait possible. Mais sinon, si, heu, si la 1re fois, heu, bah, voilà, tu trouves que: «Oh mince, heu, j'ai mis trop de sel», ou, heu: «Ouh, ça a un petit peu brûlé», voilà et bah, tu te décourages pas et heu, bah, 1 semaine après ou quelques jours après, tu tu essaies de te refaire la même, heu, recette, heu, du coup, tu vois en apprenant de de tes erreurs et comme ça tu vas progresser petit à petit.
Ouais, ça, ça me parle énormément, et en plus, heu, même, j'ai déjà l'idée de mon petit plat. Enfin, je sais pas si c'est un truc simple, mais je me dis, heu: «Pourquoi pas essayer des pâtes à la truffe?» Parce que c'est vrai, que ça fait un moment que j'ai envie de faire ça et que j'ai pas forcément envie d'aller au resto, aller payer, heu, trop cher pour ça. Parce que, heu, c'est tout à fait faisable chez soi, et du coup, c'est vrai que je me dis: «Il faudra que je trouve un moment aussi dans la semaine», parce que ma mère, hem, elle fait des plats, en fait, heu, voilà assez régulièrement, mais, heu, une fois qu'elle a fait donc, heu, le plat, on va dire pour, heu, les 2 jours suivants, bah, il faut que je profite des 2 jours où elle ne cuisine pas, pour aller justement, heu, cuisiner. Parce que ma mère, elle a d son temps et elle a pas envie qu'on vienne la la déranger, voilà, dans son organisation, et tout, et en plus de ça, quand on utilise ses ustensiles, il faut vraiment bien les récurer, heu, bien les laver, tout ça, et cetera, donc, hem, il faut que je fasse ça correctement, et heu, il faut que je m'organise, quoi. Faut que je fasse un petit planning et tout dans ma tête, heu, et je pense que c'est tout à fait faisable maintenant, alors qu'au départ, là, j'avais un petit peu plus d'appréhension. J'étais un petit peu, voilà, heu, réticente et tout, mais maintenant, je me dis que: «Oui, effectivement, essayer des tout petits plats, pour moi, à des moments où, voilà, j'ai l'occasion de le faire dans la semaine», ben, ça me booste un petit peu plus, quoi.
Super! Ouais. Mmh mh. D'accord, oui. OK. Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh mh. Super. Oui, je co je comprends que ta ta maman te simplifie pas les choses, hein, effectivement entre le entre le fait qu'elle ne t'ait pas, heu heu, montré, heu, comment comment travailler, comment faire la cuisine puisqu'elle avait peur que tu fasses mal et le fait que maintenant, heu, beh elle a bien investi la la cuisine, c'est un petit peu son son domaine, hein, heu, d'après ce que je comprends, finalement, donc, heu, c'est c'est pas simple pour toi, je comprends très bien, heu, mais voilà, heu, comme tu dis en profitant de de ces petits, heu, ces petits moments de répit, là, où elle n'est plus dans la cuisine, heu, en te faisant, heu, tes petits plats, heu, moi, je je suis certaine que tu vas te débrouiller comme un chef, en fait.
Merci, franchement, ça me rassure énormément et c'est exactement ça, ma mère, heu, elle est à fond, en fait, dans la cuisine. Bon, elle s'en rend pas compte, mais c'est vraiment une passion et c'est limite, heu, elle a et en fait, c'est un un faux chef gastronomique, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pas la la réputation, mais franchement, heu, elle se débrouille pas mal, quoi et hem, j'ai pas envie de voilà, de devenir comme elle forcément, mais j'ai envie d'essayer quoi, de faire des des bons petits plats parce que je me dis que si un jour, voilà, je me retrouve dans une vie de famille, bah faudra que j'essaye de de faire les choses, heu, bien, quoi, pour, heu, que ce soit mon mari, mes enfants, heu, j'ai envie que, voilà, ils aiment aussi ce que je fais et pas que ce soit que le papa ou quoi que ce soit, quoi. Donc, heu, c'est vrai que ça m'attire beaucoup plus maintenant et ça m'a fait du bien de pouvoir un petit peu parler de ça et et d'avoir des pistes en fait, heu, pour, heu, faire les choses, heu, bah bien, quoi.
Ouais. Mouais. Bien sûr. Mmh mh. Eh oui. Super, bah écoute, je suis vraiment ravie si j'ai pu t'aider à à te rebooster, heu, pour, heu, pour surmonter ta ta ta peur de de tout rater en en cuisine, heu, je suis vraiment certaine que tu vas tu vas très bien te te débrouiller et que tu vas sortir de de cette angoisse.
Merci.